अ, जी, हाल ही में ना हमारे ऑफ़िस में एक नया जो है कह सकते हैं एक्टिविटी टाइप की जो है उसको ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। अ, जिसे सीक्रेट सेंटा कहते हैं। तो इसमें क्या है ना हमें अ, कोई एक मतलब व्यक्ति जो है उसके बारे में थोड़ा-सा बताकर और कहा जाता है कि आपको इसके लिए जो है गिफ्ट लेके आना है, मतलब बताएँगे नहीं कि किसने उसको दिया है। तो ये इस तरीके का जब उपहार है ना मुझे समझ नहीं आ रहा है कि, मैं उस व्यक्ति को क्या दूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जितना मुझे उनके बारे में बताया गया है, लेकिन इतने अच्छे-से भी नहीं जानती हूँ उनको कि मैं समझ पाऊँ कि क्या उपहार दूँ। तो थोड़ा असमंजस सा बना हुआ है कि किस तरीके का उपहार दूँ जिनको ख़ास भी रहे मतलब हमेशा यादगार भी रहे। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वो जो व्यक्ति हैं अ, मतलब मुझे उनसे बात करना भी अच्छा लगता है तो मैं चाहती हूँ कि उनको जब मैं उपहार दूँ तो हमारी बातचीत थोड़ी और ज़्यादा बढ़ने लगे उस ओर होने लगे। तो कहीं न कहीं मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा-सा उपहार उन्हें दूँ च ताकि उनकी नज़र में जब उनको पता चले कि अच्छा इन्होंने दिया है तो थोड़ा-सा हमारे बीच जो है, एक अच्छी दोस्ती जो है वो आगे बढ़ सके। जी।
उ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, देखिए सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा ये काफ़ी आम समस्या है कि अक्सर क्या होता है लोगों को जब उपहार देना होता है और ख़ास व्यक्ति को देना होता है। तो अक्सर ये होता है कि वो सोच में पड़ जाते हैं कि हम क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते? तो आप परेशान मत होइए इस चीज़ में मैं आपको सलाह ज़रूर दूँगा। और सलाह देने से पहले मैं आपसे इसकी ये जो आपकी परेशानी है इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से जानना चाहूँगा। और मेरे कुछ प्रश्न हैं आपसे, जैसे कि आपने बताया कि आपका एक ख़ास व्यक्ति आप किसी फया ख़ास व्यक्ति को देना चाहते हैं। तो क्या ख़ास व्यक्ति आपका दोस्त है या आपका परिवार वासी में से हैं या फ़िर आपका कोई साथी है?
जी। हुँ। बिल्कुल। जी। अ, जी मैंने जैसा आपको बताया तो कि ऑफिस में है। तो वो मेरे सहकर्मी हैं, मेरे साथ ही काम करते हैं और लेकिन क्या है ना कि मैंने उस ऑफिस को अभी-अभी जॉइन करा है। तो मेरी उनसे इतनी बातचीत नहीं हो पाई है और कहीं न कहीं हम लोग एक प्रोजेक्ट पे भी काम करते हैं। तो मतलब ये है कि अगर मैं उनको उपहार दूँगी और वो जब जानेंगे कि मैंने दिया है और एक अच्छा उपहार हो मैं ये नहीं चाहती कि ऐसा उपहार दे दूँ कि थोड़ा ऐसा लगे कि मतलब अच्छा आप समझ सकते हैं कि अ, कि ऐसा बुरा सा भी नहीं लगे कि कोई रोमांटिक टाइप का दे दिया है। और ऐसा भी नहीं देना चाहती जो बिल्कुल ही डल सा हो। मतलब मैं बीच का एक रास्ता चुनना चाहती हूँ ताकि उनको ऐसा गिफ्ट दे सकूँ, जो उनके हमेशा जो है याद में बना रहे और उनका कहीं न कहीं काम भी आए। थोड़ा उपयोगी उपहार जो है मैं उनको देना चाह रही हूँ। जी।
अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। जी, देखिए ये चीज़ तो काफ़ी अच्छी बोली है कि आपका उपहार देने का मतलब ये है कि जो उनके काम आ सके, जो उनकी यादगार में बना रहे और ज़्यादा ओवर भी नहीं हो जाए कि उनको ये ना लगे कि मतलब आप उनको किसी तरह से साथी या फिर कुछ ऐसे बनाने के उसमें हैं। तो इसके अलावा अगर मैं आपसे 1 प्रश्न पूछूँ कि मतलब ये किस मौके के लिए आप दे रहे हैं? क्या मतलब आपका कोई अ, जन्मदिन उनका है या फिर कोई ऑफिस में कोई फंक्शन वगैरह है? या फिर उनका या फिर मतलब किस चीज़ का मतलब तोहफ़ा किस चीज़ का देना चाहते हैं आप?
हुँ, हुँ। जी। अ, जी, अ, मैं जो उनको तोहफ़ा देना चाह रही हूँ, वो जो है एक गेम है उसका हिस्सा है। अ, जिसमें हमको अलग-अलग लोगों के लिए जो है उपहार चुनने होते हैं और उनको जैसे स अ, सैंटा क्लॉज़ होता है क्रिसमस हम मनाते हैं तो उसी रूप में हम उनके जो हैं सैंटा बन जाते हैं जो उनकी इच्छाओं को पू इच्छाओं की पूर्ति करें या दिखाएँ कि हम उनके लिए कुछ उपहार लेके आए हैं। तो ये मुझे लगता है कहीं न कहीं बदले में मुझे भी उपहार मिलेगा लेकिन ये है कि अभी मैं जिनको उपहार देना चाह रही हूँ ना, तो उनके बारे में सोच पाना थोड़ा-सा दिक्कत हो रही है। और क्योंकि थोड़ा ऑफिस रहता है और ये भी होगा जब सबको उपहार मिलेंगे, तो सब वहाँ पे खड़े होंगे और सबके उपहार जो हैं सबके सामने खुलेंगे, तो थोड़ा मैं ये भी चाहती हूँ कि थोड़ा-सा अलग सा मेरा लगे ताकि सबको लगे कि हाँ, मैं थोड़ी रचनात्मक हूँ। तो इस तरीके का उपहार रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे थोड़ा-सा अपनी प्रशंसा भी चाहती हूँ कि सब लोग करें कि इसने बड़ा ध्यान लगाकर बड़ी मेहनत करके ये उपहार चुना है। तो ये थोड़ा मेरा जो है म मन कर रहा है कि इस बार इस तरीके का उपहार दूँ। जी।
हुँ, हुँ। जी, देखिए ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि आप चाहते हैं उनको थोड़ा रचनात्मक और आपका जो उपहार है वो काफ़ी मतलब अलग-सा लगे। देखिए ये चीज़ होती है कहीं न कहीं जब सबके सामने आपको उपहार खुले तो आपको थोड़ा मतलब स्पेशल <clears throat> अगर मैं बोलूँ फील होना ये चीज़ तो हर कोई चाहता है। और उसका जो तोफ तोहफ़ा अगर मैं बात करूँ वो स्पेशल लगे सबके सामने, तो ये चीज़ अच्छी बात है आपकी। 1 प्रश्न मैं आपसे और पूछना चाहूँगा छोटा-सा ताकि आपकी मैं परेशानी को थोड़ा और बेहतर तरीके से जान सकूँ और जिनको आप उपहार देना चाहते हैं उनको थोड़े और बेहतर तरीके से जान सकूँ। मेरा ये है कि सबसे पहले मेरा 1 प्रश्न ये रहेगा आपसे, कि आपका जो बजट है, कि आपने एक बजट सोचा होगा ना कि मेरे को इतने पैसों में ही लेके देना है, तो वो बजट क्या है आपका? इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे आप?
हुँ, हुँ। उ, जी। हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ। अ, बजट का ऐसा है न कि ऑफिस में ही हम लोग का तय हो जाता है बजट, क्योंकि किसी को ऐसा न लगे कि हम पे थोड़ा-सा दबाव दिया जा रहा है, या कई बार लोग जो है आपस में थोड़ा-सा हो जाते हैं कि अच्छा ये तो इतना महँगा दिया है मैं तो इतना दे ही नहीं पाऊँगा या दे नहीं पाऊँगी। तो एक बजट हम लोग का ऑफिस में ही तय है और उन्होंने कहा है कि आप 2 से 3 हज़ार के बीच जो है अपना तोहफ़ा दे सकते हैं, कम भी चलेगा लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का जो हमारा बजट है वो यही है, कि आप कम से कम कितना भी दे सकते हो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 हज़ार से ऊपर आपको कोई भी उपहार नहीं देना है। जी।
हुँ। तो देखिए ये काफ़ी अच्छी बात है। ये बजट एक तय करना काफ़ी मतलब एक मैं बोलूँ तो एक मुख्य चीज़ होती है। क्योंकि इंसान को पता चल जाता है कि कि अगले को कितने बजट पे देना है और मतलब कितने रेट पे देना है और खुद कितने में आप एक ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपने बजट जो है पहले ही मतलब सोच लिया है और डिसाइड कर लिया है। एक आख़िरी प्रश्न अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, आपकी परेशानी को थोड़ा और आप और बेहतर तरीके से अगर मैं जानने के लिए। कि उस व्यक्ति की मतलब क्या रूचि अगर आप उसके बारे में थोड़ा बताना चाहें कि उनकी क्या रुचि है? या फिर क्या रोज़मर्रा की आदतें हैं? तो उससे मतलब थोड़ा और बेहतर अच्छा एक आइडिया या फिर मैं बोलूँ सलाह दे पाऊँ आपको मैं।
हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी, हमें जब अ, बताया गया था कि मुझे इनको ग़िफ़्ट देना है। तो थोड़ा-सा उनके बारे में थोड़ी-सी हम लोगों को टिप्स भी दी जाती है कि उनको क्या चीज़ें पसंद है। तो उसमें ये था कि उनको थोड़ा गेम जो है जो लोग अ, लड़के खेलते हैं ना थोड़ा अ, उस टाइप का उनको गेम खेलना पसंद है। इसके अलावा वो जो है थोड़ा गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं वो उनको पसंद आते हैं। और मैंने जितना उनको जाना है उनको कहीं न कहीं जो ऐसे एस्थेटिक वाली चीज़ें होती हैं ना जैसे डेकोरेशन में लगी होती है हमारे ऑफ़िस में कई बार लगी रहती है। तो मैंने उनको देखा है कि कई बार वो बड़े अच्छे से उनको निहारते रहते हैं, कि वाह! कितना सुंदर है। और मैंने उनको किसी और से बात करते हुए भी देखा है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है उनको अ, जो पेड़-पौधे हैं उनसे भी बहुत लगाव है। क्योंकि हमेशा मैंने देखा है कि जब वो थोड़ा-सा फ्री होते हैं तो अपनी कॉफ़ी का मग लेकर वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो जितना मैंने उनको ऑब्ज़र्व किया है और जितना मुझे बताया गया था, उसके अकॉड अ, उसके अनुसार इन 4 चीज़ों में से शायद कुछ है जो उनकी पसंद होगी। या तो पेड़-पौधे या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई गेम वगैरह या फिर जो मैंने आपको बताया सजावट की जो चीज़ें होती हैं वो सब। जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा, देखिए मैं आपकी परेशानी को बेहतर तरीके से समझ चुका हूँ और मेरी देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको सलाह देना चाहूँ, तो ये सलाह रहेगी कि आपका जैसे बजट है 2-3,000 में। देखिए इसमें काफ़ी चीजें आ सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने जैसे बताया कि उनको पेड़-पौधे बहुत पसंद हैं। देखिए एक आप म मनी प्लांट की अगर मैं बात करूँ, मनी प्लांट दे सकते हैं। काफ़ी अच्छे-अच्छे पौधे हैं, वो आप वो जो इंडोर के लिए यूज़ होते हैं जो अंदर रखे जाते हैं, वो चीज़ें दे सकते हैं उससे क्या रहेगा कि आपकी एक यादगार रहेगी, वो जब भी उस पौधे को देखेंगे आपको मतलब उनको याद रहेगा कि किसी दोस्त ने किसी मतलब उनकी खास दोस्त ने उनको दिया था और वो चीज़ें हमेशा उनको आपकी एक याद दिलाता रहेगा। उसके अलावा अगर मैं बताना चाहूँ, जैसे आपने बोला कि गेम्स वग़ैरह बहुत खेलते हैं, तो देखिए काफ़ी अभी के समय पे एक एक्शन फ़िगर्स का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, ये एस्थेटिक लोगों के उसमें। वो क्या करते हैं? एक्शन फ़िगर्स लेते हैं, जैसे जो एनिमेशन वग़ैरह, जो गेम्स आ गईं, जो एनीमे वग़ैरह आ गए, इनके काफ़ी अच्छे-अच्छे और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर-सुंदर अगर मैं बात करूँ इनके एक अच्छे बजट में ना एक्शन फ़िगर मिलते हैं, तो आप वो चीज़ दे सकते हैं वो उनके डेकोरेशन में काफ़ी अच्छे तरीके से काम आएगा। अगर एक्शन फ़िगर नहीं देना है तो आप मतलब गेम से लेके ब काफ़ी अच्छे-अच्छे पोस्टर्स आ रहे हैं आज के समय पे, तो वो पोस्टर्स भी दे सकते हैं वो पोस्टर्स भी मतलब लगे हो ना कि इतना अच्छा मैं अगर आपको बोलूँ वाइब देते इतनी अच्छी मतलब खूबसूरती से एक जगह को मतलब सजाते हैं।
हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी। अच्छा। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। उ। जी।
तो वो चीज़ भी आप उनको दे सकते हैं और उससे क्या रहेगा कि मतलब जैसे-जैसे वो उस चीज़ को देखेंगे और निहारेंगे उसमें भी वो आपको याद रख सकते हैं और जब भी मतलब कोई उनका साथी या फिर दोस्त आके उनसे पूछेगा ना कि यार बहुत बढ़िया लग रहा है, ये आपने कहाँ से लिया। तो वो भी एक आपकी दोस्ती की वहाँ पे चर्चा हो जाएगी कि नहीं यार उन्होंने दिया था, तो वहाँ पे भी ये चीज़ काफ़ी अच्छी मतलब और एक अलग यूनिक मैं बोलूँ तो वो चीज़ हो सकती है। <clicks tongue> और उसके अलावा जैसे आपने एक गैज़ेट की बात की। तो देखिए गैजेट्स की अगर मैं बात करूँ, तो कम बजट में देखिए सबसे अच्छा गैज़ेट जो होता है वो होती है वॉच देखिए हर एक ऑफ़िस में जाने वाला व्यक्ति वॉच तो पहनता ही पहनता है, शायद से आप भी ज़रूर पहनते होंगे। तो आप कम बजट में कंपनी की पीटर इंग्लैंड की कितनी अच्छी-अच्छी कंपनीज़ की वॉच आती हैं। तो आप वो भी दे सकते हैं इससे क्या रहेगा काफ़ी अच्छा एक रॉयल मैं बोलूँ, रॉयल लुक रहेगा कि मतलब आपने एक वॉच गिफ्ट की हुई है। तो वो आपके बजट में भी आ जाएगी और चीज़ भी बहुत बढ़िया लगेगी आपको देते हुए और उसके अलावा अगर मैं एक और चीज़ की बात करूँ जैसे आपने बताया
हुँ, हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी।
कि उनको गेम्स वग़ैरह खेलना बहुत पसंद है, तो देखिए गेम्स वगैरह के लिए मैंने आपको एक्शन फ़िगर बता दिए। एक अगर मैं अपनी एक सलाह दूँ, तो देखिए एक जो इंसान, एक व्यक्ति, जो एक लड़का होता है, जो एक मर्द होता है, वो एक पर्स जो होता है ना उसको हमेशा अपने साथ रखता है और वो पर्स जो होता है वो कभी खुद नहीं खरीदता वो किसी के गिफ्ट जो दिया देता है, उसी का ही यूज़ करता है, तो सबसे अलग एक आप उनको पर्स भी दे सकते हो पर्स देने से क्या होगा? वो पर्स जो है वो उनके हमेशा साथ में रहेगा और जब-जब वो कहीं पैसे देने के लिए निकालेंगे ना उनको तब-तब यादगार रहेंगे कि ये उनके एक ख़ास दोस्त कोई अच्छे दोस्त ने दिया था। तो वैसे-वैसे मतलब वो आपकी याद भी यादगार में भी रहेंगे और वो चीज़ भी मतलब कुछ अलग हो जाएगी। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं मेरी सलाह हैं, जो आप इनको आपने उसमें ला सकते हो और एक अच्छा उपहार खरीद सकते हो।
हुँ, हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। उ। जी। जी, बहुत अच्छे-अच्छे आपने मुझे सुझाव दिए और कहीं न कहीं जो मेरे मन में जो ज अलग-अलग तरीके के अ, असमंजस हो रहा था, उसमें आपने बहुत ज़्यादा मेरी मदद की है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बातों को सुना और इतने बढ़िया सुझाव दिए और मैं कहीं न कहीं अब बहुत बेहतर महसूस कर पा रही हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।
जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया।